Oo. Totoo 'yan. Tapos siyempre pagka may okasyon bawa halimbawa, Christmas party. Dahil wala namang budget talaga 'yan, 'di ba? Siyempre, kanya-kanyang ambag. Kanya-kanyang baon ng pagkain or or, ah, mag-ambag-ambag ang mga magulang, di ba? Para may handaan sa eskuwela. Siyempre masaya din mga bata kung may kainan sa sa sa sa eskuwela, mm.
Opo. Totoo. Kung ano lang i oo. Tama. Oo. Kahit papaano, 'di ba? Nakakara naka i nai-enjoy nila yung party. Oo.
Mm. Eh, kasi nga walang budget. So
Tapos mas maganda talaga yung may budget din para sa mga ganon 'no? Kahit no'ng mga regalo lang, ah, sa Pasko para sa mga estudyante, 'di ba?
Sana sana. Sa susunod na pan mm. Eh, lalo sa mga oo, estudyanteng walang wala rin sa buhay, di ba? Hirap
Oo.
hirap din sa buhay.
Tapos yung sa ano din, yung sinasabi nating ambagan, hindi lin hindi rin lahat, 'di ba? Nagkakaroon ng <breath> resources para makaambag. Oo.
Hmm. Oo walang imp hmm. Wala. Totoo 'yan. Kasi pagkain nga araw-araw problema eh.
Oh 'yon pa, yung sa ambagan, 'di ba? Tama.
Oo. Iaambag nila, eh, kakainin nilang 'pag inambag nila 'to ngayon, yung pera, wala silang kakainin sa bahay. Mamimili ka, 'di ba? Sino ano bang gagawin? Oo 'yon, 'yon na ang katotohanan. Yun na real talk, 'di ba? Totoo 'yan.
Oo. Tama. Oo, kakain ka ba oo pupunta sa party? Gano'n, 'yon nga, 'di ba? Mas maganda talaga na malaki yung pondo at magamit nang maayos kasi kung malaki yung pondo tapos hindi naman nagagamit nang maayos, eh, wala pa rin yung patutunguhan.
Hmm.

Yung budget ipapatayo yung paaralan, kunyari, 4 na palapag, fo fo fourth floor, wala na. Di ba minsan ang quality ang pangit.
Oo, di ba? Oo, minsa oo. Minsan din nagkaroon kami ng gano’n. Yung nagpagawa sila ng paaralan. Tapos yun, hindi pa umabot ng isang taon may crack na.
Mm. Sira agad.
Oo, siguro kasi nga nagtitipid. O maliit lang talaga yung pondo. Oo. Di ba?
Pondo. Eh, ’yon na nga ang masaklap eh. Dapat hindi tinitipid yung mga gano’ng bagay dahil pangma
Noong lumindol. Oo, nag-crack. Oo, may may part na nag-crack.
Giba na. Eh, ang masaklap doon, buti kung crack lang, eh, paano kung nag nag nag-collapse yung building? May mga estudyante. Kawawa, oo, di ba? Eh, wala eh, gano’n talaga siguro. Eh, ang gobyerno natin kung kikilos talaga ’yan, di ba, kumbaga, sabi nga eh. Ah pa tingin mo, paano nakakatulong ’yong gobyerno, ah, o komunidad natin para mabawasan ’yong ganyang problema? Una
Oo. Oo, yung mga estudyante. Oo, kawawa, di ba? Oo. Tama. Oo, yung
nakikita ko kasi bilang public school student yung mga naging mga anak ko dati, nag-aambag-ambag, di ba? Yung mga nanay, PTA, yung may meeting oo, 'yon. Oo, magdala ng bin um, 'baga bidi bili ng bentilador. Eh, hindi lang naman yung classroom class na ’yon ang makikinabang 'yan, susunod pa ng mga taon. Kung iingatan yung bentilador para yung susunod na henerasyon may magamit.
Oo. Oo. Oo, ta oo, pati yung mga ano oo, PTA. Oo, ganyan. Tama. Oo. Tapos nakakatulong talaga ’yong ambagan 'no, kahit papaano, kasi ’di ba nag-uusap ’yon, may meeting. Tapos sinasabi yung mga problema. 'Pag hindi agad ma nasosolusyunan ng gobyerno o namumunuan, doon yung mga ano na, magulang, sila na yung oh, aaksiyon.
Hmm. Mm. Oo, PTA. Oo, a-action na. Hmm. Eh, siyempre estudyante, mga anak mo naman yung makikinabang, eh, di ba? Eh di, magtulungan na lang.
Oo.

Ang number 1 ay ang ano, ang siyempre kulang ng pondo. Una, ang epekto niyan sa mga maestro maestra, yung mga teacher, di ba? Wala silang, ah, kulang yung kakayanan nila na, ah, magturo. Oo wala may may mga pagkakataong walang chalk, di ba, walang eraser
Opo. Oo, totoo. Magbigay, oo oo. Oh. Totoo 'yan. Tapos ang sabi nila, eh, walang budget o, ha.
Oo. Oo. Wala walang walang kartolina, hindi makagawa ng alam mo 'yon, yung mga report Oo. Ah, i mm. Sobrang epe apektado. Yung mga bata dahil nga mainit, walang bentilador, walang aircon sabihin mo naman bentilador na lang dahil public school, di ba? Bentilador na lang walang air hindi na kailangan aircon, bentil hindi maka-concentrate yung mga kabataan dahil nagpapaypay sila sa init. Ang ang oo, nasa utak nila ay yung mapreskohan.
Yung kalidad talaga ng edukasyon, di ba? Naapektuhan. Oo. Sige, oo. Opo. Oo. Oo. Sinasabi nila mainit. Oo. Nakafocus sila sa ano, sa init kaysa sa inaaral nila na oo.
O sa i oo ne Totoo yun, hindi hindi unlike sa private school, 'di ba 'no, naka naka-aircon 'yan. Ah, ang sarap ng upo niyan, walang iniintindi 'yan, ang baon niyan, masarap yung pagkain. Um ang buong bulsa puro pera, puno ng pera. Sila, kasi nga mga, ah ah, mahirap lang na mga na estudyante, wa siyempre ang baon lang 'yan minsan wala nga, eh, minsan maglakad lang 'yan, eh. 'Di ba, maglakad lang 'yan galing sa bahay nila, eh. Tatawid dahil sa probinsiya, di ba? Oo yu oo. Tatawid ng sapa, tatawid ng tulay, di ba mapap mm, pati yung teacher, ang guro ganun din. Walang budget ang ang kalsada baku-bako, naglalakad ang mga teacher, papasok. Oo, apektado kasi ang mga estudyante nag-aantay sa teacher nila, sa guro nila then late dumadating dahil ang layo ng pinanggagalingan dahil walang pa walang pondo ang ang paaralan. 'Di ba? Kulang ang gobyerno.
Na paksa, oo. Tama. Oo, oo. Tama. Opo. Oo. Oo, tama. Oo. Tama. Oo, dito sa probinsya gano'n, mm. Oo, makapunta lang sa eskuwelahan, 'yon. Oo. Oo. Nahihirapan 'no? Oo. Tama, tama 'no. Agree ako diyan 'no, mas maganda talaga yung ano mas malaki yung pondo, para sa edukasyon.